Böyle, hayatında, eee, senin imzan hâline gelen bir parça var mı? Yani, herhangi bir şey olabilir ve, eee, nedeni, eee, merak ediyorum.
Yani, var. Aaa, böyle, kı kıyafet olarak var, aaa, şarkı olarak var, böyle imzam hâline gelen. Ya, bu bunların nedeni de, hani, sanırım kendimi, aaa, bunlarla böyle içselleştirmiş, özdeştirmiş olmam ve, hani, uyumlandığımı düşünmem. Ve beni, hani, bu, aaa, ş kıyafetlerle veya işte bu, aaa, şeylerle, böyle, ç gören çok fazla insanın olması. Hani, dışarıdan da, aaa, birçok arkadaşımın, beni tanıyan insanın, aaa, bu ta bunları aaa, bunları böyle en önemli, aaa, parçalarım hâline geldiğini görmüş olması
E, harika! <chuckles> Güzel. Hı hı. Seni sen yapan şeyler aslında, kendini bir şekilde ifade etme biçimin yani. Bu bir belki kıyafet olabilir diyorsun, bir şarkı olabilir, bir belki, ımm, eee, bir anı olabilir. Aslında bunlar da hep, eee, kişiye ait imzalardır, doğru söylüyorsun. Eee, peki, eee, anlatmak ister misin? Mesela, ııı, nasıl bir, eee, kı kıyafet anlayışın var? Yani sen ne giydiğinde insanlar, "Ha, evet, tamam. Eee, bu kendisinin zaten imzasıdır, bunu giyince anlarız ki, hani, o ortama girmiş." derler senin için.
Evet. Evet. Ya, mesela beni çoraplarımdan tanıyan arkadaşlarım olur, yani. Benim nasıl, ne tarz ne tarz çorap giyeceğimi b aaa, yakın arkadaşlarım, kız arkadaşım bilir. Ya, bir de ben mesela, aaa, y yatay çizgili çorap giymeyi seviyorum. Aaa
<chuckles> Çok iyi. Ne tarz çorap giyiyorsun? <chuckles> Çok ilginçmiş, tamam.
Yani, cı beni gören bir arka bilen bir arkadaşım mutlaka benim çoraplarımın ne tarzda olacağını, aaa, söyler. Hani, benim imzam gibi şey yapabilirim bunu, bir imzalarımdan bir tanesi kıyafet seçimimde.
Hı hı. Peki var mı bunun bir hikâyesi?
Yani, hikâyesi yok. Bunu aslında, böyle, b aaa, bir süre bir süre zarfı içerisinde böyle insanları gözlemleyerek fark ettiğim bir şey. Ya, böyle, bir süre sonra, eee, bilinçli olarak yapmasam da, böyle, bütün çoraplarımın aynı stilde olduğunu gördüm ve böyle iyi anlaştığım insanların da böyle benzer, aaa, çorap, aaa, zevkleri olduğunu görünce, a, dedim bu beni bu beni yansıtan bir şey dedim ve gerçekten böyle o Hı hı.
Hı hı. A! Çok ilginç. <chuckles> Çok iyiymiş. Hı hı. Peki Fark ettikten sonra hep aynı tarzda mı çorap almaya başladın?
Evet ama bu artık böyle farkındalıkla birlikte hoşuma da giderek a almaya başladım bunu, hani. Aaa, böyle, o dikey çizgili çorapları sevmiyorum yani. İnsanların, ya, giyenlere de saygı g gösteriyorum ama böyle yatay çorap giyen insanlarla daha iyi anlaşıyorum genelde. Ya <chuckles> Onun
Hımm. Tamam. <chuckles> Çok ilginçmiş gerçekten. <chuckles> Peki, eee, yani, sen şeyi de, eee, söylüyorsun bir taraftan, yani insanların da aslında seçtiği parçalar bir şekilde onların, eee, nasıl kişiler olduklarını da ortaya koyuyor gibi, yani, ipucu veriyor en azından.
%100 değil ama ipucu veriyor. Evet, en azından, böyle, aaa, hani, ya, yargılamak gibi oluyor bir yandan ama, aaa, evet, hani, bir insanı ilk gördüğünde bir kıyafetine, bir duruşuna, sonra bir mimiğine, sonra nasıl e el sıkıştığına göre böyle, hani, kademeli olarak şekilleniyor. E, tabii ki kıyafet bunun ilk adımı oluyor.
Hı hı. <chuckles> Ha ha. Peki nasıl giyinmiş insanlar seni tedirgin eder? Bir hoşlanmazsın, yani, böyle, eee, tı, eee, bir bir şekilde, eee, tarif edebileceğin bir kıyafet tarzı var mı, bir giyiniş tarzı hoşlanmadığın?
Ya, tedirgin etme gibi değil de yani ben, böyle, ya, insanların özellikle dinledikleri müziklerin, okudukları kitapların, izledikleri film tarzlarının, aaa, bu şekilde kıyafetlere yanstıdın yansıdığını düşünüyorum çünkü böyle insanlar izlediği şeylerden ilham alıyorlar ve o insanlara özeniyorlar, idol olarak görüyorlar. E, bu
Hı hı. Doğru. Tabii, onu da kıyafetlerine yansıtmak istiyorlar hâliyle. Hı hı.
O da otomatik kıyafete de yansıyor, hani, bunu bilinçli olarak yaptıklarını söylemiyorum. Çünkü mesela, aaa, hani, aaa, özellikle müzik tarzı çok etkiliyor kıyafete. Hani, bir insanın hangi müziği dinlediğini kıyafetine bakarak her zaman anlayamasan da böyle bir fikir sahibi olabiliyorsun. Mesela bir rap dinleyen bir insan, işte, bol kıyafetler giymesi, kapüşonlu şeyler giymesinden, mesela bu rap dinliyordur dı d diyebilirsin ya da mesela, işte, aaa, hani, arabesk müzik dinleyen birisinin kıyafetlerinden -her zaman olmasa da bir dersin, yani, bi b beyaz takım elbise giyen bir adam görürsen o arabesk dinliyordur derim ben yani, hani. Aaa Evet, yani çünkü
Hı hı. Doğru. <chuckles> Güzel tespit. Hıı. <chuckles> Evet. Beyaz takım elbise. A! Bu çok ama rastlanan bir şey değil sanki, böyle özel bir günde ya da gecede giyilebilecek bir şey gibi, değil mi? Hı hı.
Evet, ya Yani böyle değişik renkte takım elbiseler bö arabesk müzikte giyiliyor o sanatçılar tarafından diye, hani, düşünürüm mesela.
Hı hı. Peki, böyle, şeyden anlayabilir misin, daha iş kıyafetleri, eee, olan daha böyle, işte, kurumsal hayatı olan insanların kıyafetlerinden anlaşılıyor mu?
Ya ic onlardan çok fazla anlaşılmıyor.
Orada biraz daha ortak bir şey var değil mi, eee, kıyafet kodu var, orada?
E hem öyle hem de böyle işine kendisini çok adamış, çok vermiş insanların zaten böyle çok, eee, o müzik t tarafından biraz uzaklaşmış oluyor çoktan. Yani ımm, ya da böyle k kendi hobilerinden çok böyle ç eee, az miktarda insan, böyle, hobilerine gerçekten, eee, vakit ayırıp onu devam ettirebiliyor. Böyle i iş yaşantısına geçtikten sonra, her şey monotonlaşıyor. E, kıyafet seçimleri de monotonlaşıyor.
Doğru söylüyorsun. Evet. Hı hı. Evet. Tabii. Ya da mesela, anne olan, baba olan kişilerde de bir kıyafet tarzında bir değişiklik görülüyor. Daha böyle rahat, ııı, ya da kilo olan insanlar da rahatlığı tercih ediyorlar değil mi? Böyle de bir şey olabiliyor bazen.
Evet ya, mesela, yaşlıların giydiği bir çizgili tişört var. Bı d şeyinde, eee, göğsünde böyle, cep olan, sigara paketi koydukları ya, mesela o böyle çok yaşlı bir insanın, eee, gi giyeceği bir tişört imzası gibi. Ya, mesela, hani, ben de düşünüyorum, e, yaşlanınca bu ı tişörtten ben de giyecek miyim acaba diye. Yani, hani
Hı hı. Evet. <chuckles> Ha ha. <chuckles> Evet. Olabilir, neden olmasın? Belki de moda anlayışı değişir sen yaşlandığında, hani, daha farklı kesimler, renkler gelir. Peki, eee, sen, şu hayatının şu döneminde, dışarı çıktığında, eee, ı böyle, hani, gündelik giyindiğin bir zamandan bahsediyorum. Herhangi bir özel durum yok, yani, işte, iş görüşmesine gitmen vs. o zaman zaten ister istemez, hani, belli bir, eee, kıyafet tarzını giyineceksin ama kendi özel hayatında, böyle boş zamanlarında, eee, nasıl giyinmeyi tercih ediyorsun gündelik hayatta?
Olabilir. Hı hı. Evet. Ya, ben aynı kıyafetleri giymeyi seviyorum genelde. Ya, bü bir tane, işte, kazağım var. O kazağım benim böyle 10-12 yıllık. Ya, başka yeni bir sürü kazağım var ama ben ha inatla hâlâ. O kazağın böyle kenarları saçak saçak oldu ve o kadar uzadı ki artık, yani, hani, normal, eee, elimi aş aşıyor böyle boş bıraktığımda. Kollarını kıvırıp giyiyorum ama hâlâ o hâlâ bir yere giderken onu giyiyorum, yani.
Ne giyersin mesela? Hımm. <chuckles> Çok güzel. Hı hı. Evet. Nasıl bir kazak bu?
Ya, böyle, ımm, şey, eee, aaa, a alt biraz uzun böyle, birazcık böyle bol gibi siyah, eee, örgü ama, eee, fabrikasyon örgü. Böyle dü düz bir örgü şeyi var, çok böyle şey değil, tü eee, 80'ler gibi değil böyle. Çok dü eee, düz ve böyle bir minimalistik bir örgü, aaa, şeyi dü dü şeyi var, eee, düzü var. Onun dışında t böyle alt tarafı, eee, aş ş ortaya doğru böyle, eee, uzuyor, yani, böyle şey gibi, sallanıyor gibi, eee, böyle ön parçası. Hıh, çok güzel bravo, dökümlü, eee, bir kazak. Onu seviyorum, yani, o böyle artık, eee, hani üzerime şeyi, ımm, o dikimi tam benim üzerime olmuş gibi sanki vücudumla bütünleşmiş gibi hissediyorum onu. E be
He, tamam, hı hı. Hı hı. Güzel. Hı hı. He. Evet. Ha, biraz dökümlü duruyor üstünde. Hı hı, evet. <chuckles> Harika. O zaman, o da imza parçan olabilir, değil mi?
Evet mesela beni tanıyan bütün a dostlarım, o kazağımı bilir bence yani hani.
<giggles> Çok güzel. Peki, bunu her mevsimde giyebiliyor musun yoksa kış aylarında mı hani daha böyle sıcak tuttuğu için giyebiliyorsun?
Ya, yaz hariç, her mevsim giyiyorum çünkü kış, eee, çok kalın bir kazak değil, hani, onu ceketle giydiğimde bahar mevsimlerinde giyebiliyorum, eee, montla giydiğimde kışın giyiyorum.
Hı hı. Evet. Güzel, hı hı.
Evet.
Peki, eee, "Altında da normal bir kot." dedin galiba.
Evet ya, kot pantolonlarım da, ç aaa, çokça var ama böyle in kot Mesela stilim değişti, benim yıllarca önceden
A, öyle mi? Mesela?
önceden dar, eee, pantolonlar giymeyi seviyordum böyle dinlediğim müzikten dolayı yine. Glam Metal seviyordum şeyde, eee, gençlik yıllarımda. Imm, daha sonra, işte, bu biraz daha, eee, bol pantolonlar almaya başladım son yıllarda hani hoşuma da gitti. Hani rahatlığı daha ön plana, eee, koyduktan sonra, o böyle yanlış bir, eee, tarzda bir, aaa, beni yansıtmayan bir kot pantolon tercihim olduğunu fark ettikten sonra. E
Hı hı. Güzel. Hı hı. Evet. Ya da vücuda uygun olmayabiliyor, bazen yani tarz doğru olsa da.
Evet, yani ço çok uzunum ben, eee, ve hani inceyim de aynı zamanda. Bak, eee, o yüzden böyle bol pantolonlar, dökümlü bir şeyler, daha güzel duruyor gibi hissediyorum yani üzerimde.
Hı hı. A, evet. Hı hı. Evet. E, tabii o dar kesimler, o buz mavisi bir kot böyle bayağı, işte, vücuda yapışan, eee, ince gösterir aslında yani ince, uzun bir insanı hatta olduğundan çok daha ince, uzun gösterebilir. Eee, dediğin gibi daha, böyle, hani bol pantolonlar biraz daha böyle, eee, şey o e sivriliği alabilir en azından. Eee, güzel bir seçim olmuş olabilir senin için. Eee, peki, emm, şeyi sormak istiyorum yani, evet, kıyafette imzalarını anlattın, çoraptan, hani, eee, üst ve böyle pantolona kadar. E, başka böyle, imzan haline gelen şeyler var mı zaman içerisinde? Yani, arkadaşlarının seni onunla bildiği, ımm, yani aklına gelen?
Evet. Hı hı. Hı hı. Ya, bir şarkı var mesela Yavuz Çetin'in. Ben hani ço çocukken de o şarkıyı çok severdim. Böyle sürekli açardım, çalmaya çalışırdım. Daha sonra işte, aaa, d böyle sokak müziğine başlamıştım bir noktada. Ya, ilk denediğim sokak müziğindeki şarkı gene o şarkıydı. Ya, i öyle hani, yeri gelir Ya, Yavuz Çetin'den çe aaa, "Cherokee" diye bir şarkı. Ya, b bu şarkı böyle ba Türkiye'deki, işte, z aslında her dönemi, eee, böyle, şey, Kemal Sunal filmi gibi diyorum b böyle bu şarkıya. Böyle, eee, hani, toplumdaki işte, ımm A çarpıklık sü aslında ekonomik sıkıntıları anlatan, yani, insanların, eee, böyle geçim derdiyle, eee, boğuştuğu bir dönemde, yine sokağa çıkıp baktığında işte, aaa, s ı s işte uzun tı tırnakları, işte, pahalı arabalarından inen insanlar, eee, i işte, ımm, gösteriş meraklısı, böyle, her şeyin son marka alan ama b
I güzel. Hı hı. Nedir şarkının adı? Tamam. Hı hı. Hıı. Çarpıklıkları anlatan mı? Hı hı. Tabii. Hı hı. Hı hı. Toplumdaki bu sınıfsal, eee, farklara dikkat çeken bir şarkı anladığım kadarıyla. Gayet güzel. Hı hı.
Evet. Sınıfsal farklara dikkat ç çeken bir şarkı ama kendi hayatından aynı zamanda, işte, şey yapıyor, eee, sorguluyor. Hani, benim 3 kuruş param yok ama insanların altında, işte Grand Cherokee'yi de sonradan öğrendim. O bir araba markasıymış. Şarkının ismi Cherokee. Eee, ben hep bunu mesela "Cherokee ne acaba, ne acaba böyle? Ne kadar ilginç." diye, ilk dinlediğim yıllarda bilmiyordum ne olduğunu. Sonra öğrendim, şeyde o işte 80'lerde, 90'larda böyle çok, eee, pahalı bir Jeep markasının, aracının modeliymiş. Eee, o da
Tamam. Hı hı. Hı hı. Hıı. Evet. Bunu o yüksek sınıfta sınıfa mensup insanlarla aslında sembolize ettiği için bu şarkıda, eee, bu sembolü kullanmış sanırım, metafor olarak, değil mi? Hı hı, güzel.
Evet, evet. Ya, ben bu şa şarkıyı söylemeyi ve çalmayı da çok seviyorum. Eee, o yüzden bununla. Bi so sonra bir şarkı daha, ımm, şey olabilir, eee, David Bowie'den, eee, Space Odi Oddity, eee, yine böyle, eee, imza parçam hâline geldi diyebilirim. Bunu da böyle bir sokak müzisyeni çalarken görmüştüm. Böyle, hem yamaç paraşüt deneyimim var hem havacılıkta da deneyimim var ve böyle uzay temalı şeyler benim gerçekten ilgimi çeker. Bu şarkıyı da ilk duyduğumda, böyle, büyülendim böyle. "A," dedim "ya, nasıl bir şey ya bu?" Hani, bir şeyin, emm, astronotun ya da kozmonotun, astronotun tabii şey de ind ya, fark etmiyor. Eee, ü şim kalkış anında, işte, o uzay mekiğinin kalkışı anındaki, işte, kuleyle olan konuşmalarını, eee, ş böyle konu alıyor. Tam, işte, zaten geri sayımla başlıyor 10-9-8 sonra, işte, kalkıyor.
Hı hı. Harika. Hı. Evet. Güzel. A, harika! Hı hı. Evet. Hı hı. Harika, çok iyi. Hıı, çok güzel. Zaten David Bowie gibi biri değil mi böyle, hani, eee, tarzıyla, artistik, eee, böyle bakış açısıyla da, böyle, çok ikon olmuş bir insanın, eee, zaten kendisi imza haline gelmiş birinin, böyle b bu şekilde seni de derinden etkilemiş olması, eee, oldukça herhalde beklenilir bir şey. Eee, ve bu parça da imzalarından bir tanesi diyorsun. Çok güzel.
Evet. Hı hı. Evet ya, bu şarkıyı da güzel çaldığımı ve güzel hissederek okuduğumu düşünüyorum o yüzden
Hı hı. Evet. Eee, peki, eee, sence insanların hayatında neler imza olmalı ya da olmalı mı ya da bu böyle zamanla değişen bir şey mi? Biraz böyle, eee, hayatlarının hangi noktalarında bulunduğuna dair, eee, gelişen şeyler mi oluyor imzalar genelde? Ne düşünüyorsun bu noktada?
Hı hı. Yani k imzalar organik şekilde, böyle doğal şekilde, eee, bir insanla herhangi bir objenin veya bir kavramın böyle bütünleştiğinin, eee, dışarıdan görülebiliyor olması. Eee, o imza diye tanımlayabilirim yani bunu. Ya, bu böyle zorlayarak olacak bir şey değil mesela, hani, bir insanın kendine zorla takma isim koyması gibi bir şey olur yani. E o imza olmaz. Ya, yine insan kendine takma isim de koyabilir ama ona bir yaşanmışlık gerekir üzerine. Hani o insanların seni o isimle, o şarkıyla, o şeyle, eee, anıyor olmaları. Ya, mesela bu şey gibi hani, ünlü sanatçılar vardır, aaa, ya da t tiyatro oyuncuları, sinema oyuncuları. Ya, onların bir karakteri olur, o imza karakteri olur işte onların mesela. 1 tanesi üstüne çok uymuştur o karakterlerin. Karakter, o kara
Güzel. Hı hı. Evet, hı hı. Hı hı. Evet. Hıı. Evet ama bazıları da bundan şikâyet eder, hani, üzerine yapıştığını, işte, diğer karakterlerde, eee, çok iyi performans gösterse bile hâlâ o karakterle, eee, alın anıldığını, eee, söyleyenler de oluyor aralarında değil mi çoğu zaman?
Doğru ama işte bu her zaman senin istemenle değil o nasıl bütünleştiğinle alakalı. Demek ki dışarıdan insanların gözünde sen gerçekten onunla bütünleşmişsin kendin istememiş olsan bile. O seni yansıtıyor yani.
Doğru. Hı hı. Hı hı, güzel. Eee, peki, eee, son olarak da şeyi sorayım sana: Böyle, eee, ne bileyim, eee, hayatın son dönemlerine geldiğinde diyelim, eee, gerçekten böyle, hani, eee, esas imzam şu oldu hayatta diyebileceğin böyle, bir kavram var mı? İşte, ımm, belki müzik dersin buna, sinema dersin, gitarım dersin, kameram dersin, bilmiyorum artık neyse. Öyle bir parçan var mı?
Hı hı. Be Şarkı? Müzik olarak mı? Yani, eee
Yani her şey, her şey olabilir. Hı hı. Hayatına yön vermiş şey, eee, ne olurdu?
Ya, üz Müzik olurdu sanırım ama tabii bunu görmek için daha bir 20-30 sene daha yaşamam lazım. Çünkü değişebilir dediğin gibi. <giggles>
Müzik mi? Güzel. <chuckles> Hı hı, hı hı, anladım. Peki, çok güzeldi gerçekten, eee, sohbetin için teşekkür ederim. Eee, umarım gerçekten böyle, hani, anlamlı, ııı, ve hani "imzam" diyebileceğin şeyler olur hayatında.
Ben çok teşekkür ederim. Eh Çok teşekkür ederim. Benim için de çok güzel bir sohbetti. Kendine iyi bak, görüşürüz.
Görüşmek üzere.